Ты знаешь, у меня такая проблема образовалась, и в последнее время меня, честно говоря, это сильно беспокоит. Я вот хотела у тебя попросить совета, как человек со стороны, может быть, ты что-то мне дельное посоветуешь? А то сама я как-то не могу выбраться из этой ямы. Я, вроде бы, головой понимаю, что нужно вот питаться хорошо, есть здоровую еду. И я уже много уделяю этому времени, даже вот большие периоды не ела совсем сахар, а, там, не передаю, а, не ем на ночь. Но вот последние несколько месяцев, почему вот я решила обратиться, что я никак не могу вернуться вот к прежнему образу жизни и срываюсь вот на неправильную еду. И конечно же я себя гри грызу за это, потому что, ну, когда у меня уже есть опыт, что я когда правильно питаюсь, м, я гораздо лучше себя чувствую, я сплю лучше, я просыпаюсь без отеков. То есть я прям реально на себе поняла, насколько для меня это полезно правильно питаться.
Понимаю.
Но сейчас вот стрессовая ситуация, и я, чтобы расслабиться и немножко снять стресс, вот утешаю себя едой. А, г и вот в минут в момент, как пока я ем, я чувствую какое-то наслаждение. Но проходит полчаса, и я вот начинаю жалеть, что это было слишком поздно на ночь или, там, сладкий чай, кофе. И, м, вот настолько я уже не могу выбраться из этой ситуации. Мне кажется, у меня стресс уже начинается из-за того, что вот я не могу с собой справиться, то есть усиливается. И поэтому я вот уже несколько месяцев, ни дня не смогла пропустить чай или кофе без сахара, но я понимаю, что я могу это делать. То есть я уже, ну, пробовала такой образ жизни, всё было хорошо, а вот сейчас не получается, вот что мне делать?
Так. Да, я понимаю. А, в первую очередь, постарайся принять то, что это абсолютно нормальная реакция организма, а, потому что всё-таки стресс. Да, конечно. И абсолютно не стоит себя винить. Ты большая молодец, что ты уже поняла и приняла это и хочешь найти какие-то способы борьбы с перееданиями. А, подскажи, пожалуйста, а, замечала ли ты, как это обычно происходит? Это происходит вечером или сразу же после какого-то события, или, может быть, после тяжелого дня? А, или просто иногда от скуки, может быть, даже.
Та думаешь? Ты знаешь, наверное, ск мне сложно вот именно вечером сдержаться. То есть, вот, я и тоже на себя злюсь, потому что, вот, каждый день пытаюсь, э э, заново начать, а, с нового, с чистого листа, и с утра всё хо идёт хорошо, я могу не пить, э, кофе с сахаром или с чаем, просто вот
Понимаю.
но вечером я не знаю, это как будто, вот, меня кто-то подменяет, я ничего не могу с собой сделать, хочу получить, вот, я прям хочу сладкого чт чего-то, а, и, как бы, и не могу себе отказать. Вот как-то ес даже если стресс, то в течение дня я, вот, могу держаться, а вечером я не знаю, вот, как-то не могу себя контролировать и позволяю себе что-то вкусное. А если вкусное на ночь, то, как бы, ну, есть вероятность, что я съем больше, чем нужно, и, вот, расстраиваюсь от этого.
Мгм. Да, понимаю. М, так. Да, мгм. Да, это очень распространенная проблема, когда, а, действительно, когда уже усталость сильно накапливается, а это происходит именно под вечер, и вроде бы в течение дня ты стараешься держаться, но в итоге под вечер всё-таки, а, случаются какие-то срывы. И это тоже абсолютно нормально. Это самое главное помнить об этом. А, скажи, пожалуйста, а замечала ли ты, старалась ли ты отследить свои эмоции? Что ты обычно чувствуешь до того, как тебе хочется сорваться и после? Это может быть, вот, усталость до и какая-то, какое-то разочарование, тяжесть после? А, можешь ли ты описать эти эмоции?
Да, ну смотри, вот, например, когда я заканчиваю работать, и у меня сейчас последнее время получается, что это поздно вечером, где-то часов в 8. В принципе я как бы стараюсь после 6 не есть. И я не голодаю. То есть я стараюсь там в 5 до 6 поесть. То есть я не голодная. И иногда у меня получается. Но буквально вот 2-3 дня, а на 4, там я всё равно срываюсь. И мне вот после работы, то есть я вот какая-то такая вымотанная. И ты знаешь, у меня сразу вот, я закончила работу и вот у меня такие мысли в голове: вот бы сейчас чего-то сладкого с чаем с выпить. И как бы я вот прям чувствую, как мне будет хорошо. Я не знаю, как как наркоман какой-то. И думаю: "Ну, а почему, вот что, я же сегодня целый день, ну, не ела сахар, как бы всё было нормально и ничего страшного не будет". А потом, когда я это сделаю, я, конечно, думаю: "Ну, лучше б я это с утра сделала, если уж я всё равно не могу сдержаться". И вот начинаю себя грызть, естественно, стресс увеличивается, я потом могу долго нь не не заснуть. И ты понимаешь, и вот это каждый день, и уже много месяцев. Если бы у меня не было периода, что я вот, э, ну, еще токо 1 раз хотела отказаться от сладкого, вот такой более здоровый образ жизни вести, я бы еще как-то себя оправдала, что я не понимаю, там, чего-то. Но я же вот больше года, ам, не ела почти сладкого, очень редко, не каждый день. Не ела на ночь, и я чувствовала себя спокойно. То есть, да, 1 месяц было сложновато, но потом всё было хорошо, и я не понимаю, почему я сейчас не могу вернуться к прежнему.
Так. Так. Так. Конечно. М, так. Так. Очень интересно. Да, я абсолютно понимаю твои чувства, и это очень, это очень, правда, может быть тяжело, особенно, если это перед сном и потом ты плохо спишь, то есть это уже измотанный организм и на утро. А подскажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что, ам, такие ситуации стали происходить после того, как, а, у тебя появилась вот такая работа?
Да. Ну, а, работа скорее усилила, но это связано было с новым переездом на новое место. А, как бы изначально, наверно, вот такое стрессовое состояние началось, что долго не было работы, а сейчас она появилась, но тоже стресс, потому что когда на новую работу, пока привыкнешь, ну вообще подстроиться. То есть, как бы стресс не исчез. Вроде бы, с одной стороны, порадоваться, что, наконец-то, работа есть, и я это понимаю, но это, надеюсь, со временем пройдет, когда я вот ко всему привыкну. Ну, просто получается, что я уже долгий период, больше чем полгода, м, не могу вернуться к здоровому питанию. И ты знаешь, самое неприятное, что я вижу изменения на себе. То есть, мне не нравится просыпаться, там, отекшей. Да, если вот я особенно если сладкое что-то на ночь, да, хотя и если объесться, а, тоже. То есть, мне достаточно вот соблюдать вот такие вещи. Я не голодаю, там, а, не исключаю какие-то продукты из своего рациона. То есть, мне всего достаточно. Просто вот это как-то- вредные привычки. И я вижу, какая польза мне от того, когда я их убираю. И вот даже при таких обстоятельствах я не могу с этим справиться. Конечно же, меня совесть за это мучает. Потому что это я считаю, что это глупое поведение. М, вот.
Так. Конечно. Да, конечно. Так. Да. Я понимаю, это, конечно, не глупое поведение. Это абсолютно обычная нормальная реакция организма на стресс, и мне очень жаль, что ты с этим сталкиваешься и тебе приходится через это проходить. А, и, конечно, самое важное, в первую очередь, с чего стоит начать- это, конечно, постараться минимизировать стресс. Либо, м, если это не совсем получается, полностью сделать в данный момент, всё-таки, а, на новой работе нужно н некоторое время, чтобы, м, почувствовать себя на своем месте. А до этого момента, конечно, стресс так или иначе будет присутствовать. То, может быть, стоит попробовать найти какие-то альтернативные способы, а, борьбы со стрессом, а также работать с чувствами, то есть замечать эмоции и, может быть, даже записывать их в какой-то журнал перед тем, как тебе хочется, м, съесть много сладкого. Скажи, ам, насколько для тебя подходит такой способ, а, вести журнал эмоций и пробовать альтернативные методы борьбы со стрессом?
Да. Это да. Точно. Ну, со стрессом я полностью поддерживаю, то ш я понимаю, что с ним надо бороться и сама, как бы, к этому стремлюсь. А по поводу записей, м, боюсь, что меня надолго не хватит, потому что у меня был опыт, я там какие-то траты записывать, ну, вот, что-то такое нужное даже. И мне эт почему-то вот, э, я быстро забрасываю, мне, как бы, <chuckles> сложно вести записи. А то, что, вот, нужно бороться со стрессом, что-то поменять, какь ну, снести свою жизнь, что мне поможет из сдвинуться с мертвой точки, это да, я думаю, можно рассмотреть варианты.
Мгм. Так. Да, я понимаю, это б всегда может быть, м, не всегда может быть просто, а, находить время и как-то структурировать свои мысли. Тогда, наверное, ты можешь попробовать просто замечать свои чувства, особенно в моменты, перед тем, как ты, м, хочешь, а, съесть ту еду, от которой тебе потом будет плохо, особенно перед сном. Может быть, стараться делать небольшую паузу и спрашивать себя: "А что я сейчас чувствую? И что я почувствую после?". И опираться в таких рассуждениях на свой прошлый опыт. А, потому что все-таки ты уже знаешь, что вот после того, как ты, а, поешь много сладкого, тебе действительно будет неприятно. И на утро ты тоже будешь чувствовать себя разбитой. Ну и, конечно, не ограничится не ограничивать себя полностью. И ты правильно отметила, что, возможно, стоит, м, заранее себе давать немножко, м, любимой сладкой еды, чтобы потом уже после, м, какого-то тяжелого дня, а, минимизировать это желание, м, каким-то образом заглушить, вот, н накопившийся стресс, а, за счет еды. Ну и, конечно Да, и, возможно, думать о каких-то альтернативных способах. Ам, как ты думаешь, может быть есть что-то еще, что могло бы тебе почувствовать себя немножко лучше? Может быть, это разговор с близкими или просмотр любимого фильма, или просто послушать музыку перед сном.
Точно. Думаю, ты права. Вот, наверное, фильмы мне точно не стоит смотреть. Я заметила за собой такую вещь, что какая-то привычка вот чем-то хрустеть во время фильма, как вот в кинотеатре, вот мне тоже присутствуют, поэтому, наверно, лучше не дела и вообще перед сном вот фильмы мне, к сожалению, не помогают уснуть. А, может быть единственное, договориться с мужем, например, гулять вечером, то есть ты я немного устану, и как-то будет проще отказаться уже от еды и лечь спать. Ну, и р объяснять себе, да, вот чувство, что я вот сейчас съем. Но я точно знаю, что я буду жалеть через полчаса, может быть, если я больше этому уделю внимания, а, не тому, что я щас съем и мне будет хорошо, а то то что через полчаса будет. Возможно, мне это тоже поможет, ты права, я попробую так сделать.
Да, понимаю. Да, конечно, это уже будет хороший и очень важный для тебя шаг. Самое главное старайся не требовать от себя каких-то больших результатов в самом начале, потому что это все-таки процесс. И этот процесс, он может занять некоторое время. И это тоже абсолютно нормально. Ты уже большая молодец, что ты, правда, хочешь решить эту проблему и ищешь какие-то пути, и шаги для ее решения. И я уверена, что так или иначе, постепенно, маленькими шагами ты дойдешь до того результата, которого ты хочешь достичь. А. И, конечно, прогулки могут помочь. И, а, вообще обсуждение с ка с близким человеком проблемы тоже может помочь. И я тебе желаю удачи на этом пути.
Мгм. М. М. Спасибо тебе большое за советы. Я обязательно попробую и уверена, что мне это поможет. Спасибо.
Всегда, пожалуйста, если возникнут еще вопросы или какие-то трудности, обращайся еще, я всегда рада тебе помочь.